Oke dong. Oke. Mau aku jelasin bumbunya? <laughs> Wah, oke oke.
Iya boleh dong. Aku jadi pengen ini nih, aku pengen ngincer resepnya sebenarnya, Kakak enggak tahu aja nih. <laughs>
Oke. <laughs> Oke baik. Jadi, eee, pertama yang aku gunain tuh si ikan cakalangnya ya pasti. Nah i ikan cakalang seperti apakah yang aku pakai itu? Ikan cakalang asap gitu, jadi kalau kamu heeh kamu cari, eee, di luaran mungkin misalnya
Iya, cakalang. Iya. Oh, asap? Itu dapatnya di mana? Di ini, supermarket?
Nah kebetulan ka di online tuh sebetulnya ada cuma kebetulan banget nih aku, eee, memang ada pedagang ikan di, eee, fresh market dekat tempat aku, dekat rumahku yang memang dia juga berjualan, eee, asap cakalang gitu, jadi aku langganan terus sama dia ngambil karena dekat juga kan dari rumah dan diantarlah gitu. Jadi aku pakai cakalang asap, udah gitu, nah mungkin ini juga salah satu yang ngebedain ya kalau dari segi hidangan. Oke. <laughs> karena aku memang suka ya, s i rasi rasa asap itu sendiri kan, jadi kan lebih smoky kan. Eee, itu kan setelah dicacah, dibersihin duri-durinya itu, eee, aku, eee, oseng lagi di penggorengan, eee, jadi sebetulnya, eee, aku asapin lagi, jadi kayak dengan minyak dikit gitu loh. Aku bikin lebih smoky lagi tuh, jadi, eee, eee, itu lumayan kayak 10, 15 menitlah gitu diasapin dengan minyak sedikit gitu. Jadi biar dia lebih kering dan lebih smoky lagi rasanya. Habis itu
Mhm. Ah. Oh. Heeh. Oke. Asap, mhm. Nah, oke. Ini penting nih berarti aku perlu catat nih. <chuckles> Apa tuh Kak? Heeh. Iya. Iya. Oh, oke. Mmm. Berarti sampai yang keluar asap banyak gitu, Kak?
Heeh, betul betul keluar asap banyak gitu, tapi sambil diaduk ya sesekali ya biar jadi dia warnanya paling, mmm, jadi agak coklat aja gitu. Terus kalau bumbunya sendiri, nah oke ini agak banyak nih kalau bumbu. <chuckles> Ini perbandingannya nanti dise perbandingannya nanti disesuaikan ya gitu kan ya dengan penggunaan ikannya. Jadi itu ada kemiri, bawang merah, bawang putih aha, bawang putih saya pakai terasi juga, terus pakai kunyit sedikit gitu kan ya buat buat ngilangin, eee, takutnya masih ada karena kalau diasap itu kadang dalamnya masih yang ada yang agak basah juga, takutnya masih ada amis gitu. Heeh, jadi aku pakai kunyit sedikit, terus, apa aja yang harus diblender ya, eee, oh, ini, apa? <laughs> Bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, terasi, sama, oh, daun jeruk. Daun jeruk juga diblender daun jeruk juga diblender. Nah itu bumbu halus itu, eee, pada saat ikannya sudah diasap, itu dimasak sampai matang sampai eee, sambil dimasukin aromatiknya ya, kayak daun salam, lengkuas, sama sereh.
Oh, oke. Mmm. Heeh, oke. Oke. Terus, Kak? Mhm. Ah, enggak papa. Aku catat, Kak. Iya, mhm. Kemiri, bawang merah, bawang putih. Terasi. Minyak sedikit. Ah. Apa tuh, Kak? Putih, heeh. Oh dan jeruk, mmm. Daun salam.

Nangka sama s eee, lumayan banyak ya, ininya, apa, bumbu-bumbu ininya? Apa tuh?
Betul. Banyak banyak bumbu. Heeh.
Bumbu-bumbu, ya itulah, apa sih kalau dibilang? <laughs>
Terus. <laughs> Bumbu aromatik lah gitu bisa dibilang yang bikin heeh, yang bikin makin wangi, heeh, gitu kan, terus kalau udah mateng
Iya, bumbu aromatik lah, mhm, lumayan banyak nih ya. Hmm, untungnya nggak ada jahe ya, nggak pakai jahe kan?
Enggak, kalau aku nggak pakai jahe. Nah, eee, begitu udah mateng kan keliatan deh kalau udah mateng ya bumbu ya, eee, terus, eee, eee, masukin ikan deh gitu kan, terus tinggal disesuaiin, eee, cabe eh cabe, garam, gulanya sama kalo mau kasih penyedap jamur pun juga nggak apa-apa gitu, cuman kayak cab eee, garam sama gula itu yang penting sih gitu. Terus, eee, terakhirnya pakai kemangi.
Mmm. Heeh. Oh. Kemangi juga? Oh, oke. Oh.
Kemangi juga, <laughs> cuman kalau kemangi tuh terakhiran biar rasanya tuh masih wang rasa dan wanginya tuh masih segar gitu pada saat makan makan itu, gitu.
Mmm, tapi oh, lah ini aku agak bingung nih. Tadi tuh berarti bumbunya kan udah di halusin, terus kita, eee, mmm, pakai ya panasin dulu sampai airnya kan pasti pakai air ya Kak? Airnya surut baru dimasukin ikan, gitu?
Mhm. Ya. Iya. A oke, heeh. Betul betul, sampai bener-bener sampainya air surut, benar-benar matang terus kan dia pastikan numisanya pakai minyak juga ya, jadi kan pada saat bumbunya matang kan dia keliatan kan tuh ada keluar minyaknya, nah itu baru masukin ikan, gitu. Pokoknya harus dipastikan bumbunya bener-bener matang, eee, garam, gula, eee, penyedap, masukin ikan sama kemangi deh gitu terakhiran gitu.
Hmm. Iya. Benar. Mhm. Hmm. Tapi kalau dibuat disimpen gitu kemangi itu kan kadang cepat layu ya Kak, terus kadang berubah rasa kan, eee, itu gimana tuh, Kak? Tipsnya buat tetap, maksudnya nggak ganggu gitu kalau kita ba mhm.
Jadi. Mhm. Mhm. Eee, e Oh, oke oke.

Mmm. Soalnya tekstur si kemangi ini kan, eee, agak cepet item kan biasanya kalau dimasukin itu tuh kayak, aku jadi kepikiran tuh kalau nambahin kemangi emang enggak berubah rasa ya, enggak berubah ya berarti?
Sangat aman sih, Mbak. Betul. Betul. Enggak sih, enggak berubah. Aman kok. Jadi dia walaupun misalkan semakin layu justru memang rasa si kemanginya aja yang enggak ada gitu. Jadi kayak, makan daun yang kurang berasai beda rasanya sama kemangi yang masih fresh gitu. Kalau enggak suka kemangi juga enggak usah dipakein enggak apa-apa. Atau mau pake kecombrang, kalau suka kecombrang, pake kecombrang juga bisa. Mhm.
Mmm. Mmm. Mmm. Oh bisa? Bisa? Pake kecombrang bisa?
Bisa kalau suka ya gitu kan. Karena kan semua orang suka kecombrang. Tapi, kalau pakai kecombrang nih kayaknya udah belok nih dari dari rasa Manado gitu. <chuckles> Le heeh heeh. Tapi tetep enak kalau dibilang cocok apa enggak, cocok. Gitu.
Ah. Ya benar. <chuckles> Dari rasa ya? <laughs> Ah. Ah, oke. Wah, jadi nambah ini nih, nambah, e ilmu lagi nih. Tapi kalau kayak gini nih eh, kalau Kakak lagi buru-buru dibikinnya gimana Kak?
<laughs>
Biasanya.
Wah, enggak bisa buru-buru bikin ininya gitu. Enggak bisa buru-buru, apalagi, eee iya kalau mau betul. Kalau mau jadi persiapan dulu nih, misalkan, eee, malemnya nih udah disiapin nih ikan dan bumbu-bumbunya. Nah, misalkan, eee, besoknya tinggal numis deh gitu, atau tinggal masuk-masukin aja, sat, set. Nah, itu mungkin masih bisa ya jadi dibagi di 2 waktu gitu, cuman kalau satu waktu yang sama sih ini enggak bisa cepet ya masaknya. Mmm.
Oh enggak bisa ya? <chuckles> Jadi bener bener harus ini ya, ada s ada waktu? Mhm. Mmm. Ah, sejaman ya, Kak? Enggak?
Eee, tergantung berapa banyak, eee, yang dimasak.
Ah, jadi ini agak agak-agak ini ya, eee, butuh trik tertentu ya ternyata masak kayak gini aja. Padahal ini cuma sambel loh.
Gitu. Sejaman bisa. <chuckles> Betul, ya kan? Gitu.
Wah, iya. Tapi jadi laper sih, Kak, terus terang, ngomongin makanan nih. <sucks teeth> Mmm. Iya.
Iya sih. Jujur enak sih. Jadi harus dicongkel gitu. Kayaknya makaninnya pakai nasi panas aja sih udah enak banget. <chuckles>
Iya. Eh, kalau Kakak buka ini, boleh dong info-info ya, Kak. Nanti aku pesen deh. I oke. Oke deh kalau gitu. Eh makasih banget ya, Kak, buat, eee, ini berbagi tips dan tips tentang memasak. Jadi nanti mungkin aku mau contoh nih, ini apa resepnya buat aku contoh di rumah.
Pasti. Aman. <laughs> Sama-sama. Asyik. Semangat. Selamat mencoba resepnya ya. <laughs> Siap. Makasih ya udah mau denger obrolan aku. Sama-sama.
Oke. Nanti aku kasih tahu ya, Kak, gimana hasilnya. <chuckles> Makasih ya, Kak.

Oh, nah kalau, Kakak, yang kan tadi, Kakak, bilang menu apa, kayak yang sering, Kakak, bikin sambel cakalang kan? Nah apa nih yang bikin istimewa dari sambel cakalang, Kakak, dibanding sambel-sambel cakalang lainnya? Atau mungkin yang pernah, Kakak, <chuckles> pernah, Kakak, icip lah gitu?
Mhm. Betul. Waduh. <laughs> Oke, oh kalau digituin
Apa yang bikin istimewa? Apa yang bikin beda lah gitu?
oke oke oke, kalau digituin sulit juga ya sebetulnya apa yang bikin aku lebih enak. Mungkin mungkin karena sebetulnya kalau keluarga aku bilang, ya, apalagi mamah aku bilang, eee, "Ini tuh mah bukan sambal, ini mah lauk," gitu. Karena sebetulnya itu tadi, kan aku kan sukanya kan memang awalnya dari restoran Manado ya, jadi konsistensi sambalnya itu tuh, eee, hampir nggak ada emang kering gitu. Nah habis itu kayak kalau mau sambal ya tambahin lagi sambelnya gitu. Seb ditambahin pun aku tuh masih kayak masih dominan ikannya lah gitu kalau sambal cakalangnya aku tuh, eee, kenapa ditambahin sambelnya? Karena waktu itu bahkan udah udah pernah aku sampe jualin sih sebenernya, jujur gitu. <laughs>
Ah. Ya. Oh. Iya. Dikit. Ah. Oh. Wah! Wah bisa jadi ini bisnis juga ya, keren juga, Kak! Tapi sampai sekarang masih?
Betul betul. Eee, sebetulnya sih masih cuma lagi enggak karena, eee, mau ada ganti packaging sama design dan lain-lain gitu lah, masih mau aku perbaikin gitu. Lagi lagi gak masak. <chuckles>
Wah. Wah keren sih! Tapi kalau kayak gini ya, Kak, itu, eee, perbandingannya kayak cabenya tuh gimana, Kak? Apakah ini pakai kan setahuku tuh kan sambil macem-macem nih, Kak, ada yang sambil pakai tomat, ada yang pakai cabe rawit aja, ada yang pakai bawang, nah kalau yang, Kakak, bikin tuh yang seperti apa komposisinya? <clears throat>
Ah hah. Iya. Betul Betul. Mhm. Yang pasti gak pake tomat. Karena, eee, biar lebih awet ya gitu kan. Karena ini kan sambal goreng sebetulnya gitu. Eee, terus, eee, perbandingan cabenya seperti apa? Eee, perbandingan cabenya aku lebih banyak cabe rawit merah. Contoh, misalkan aku pakai cabe rawit merahnya sekilo, eee, cabe kriting itu 1/2-nya gitu 1/2 kilogramnya aja. Gitu. Jadi memang
Pakai tomat. Mmm. Mhm. Oh, Itu harus keriting, Kak? Bukan kan ada cabe merah tuh kan ada yang nggak keriting tuh, yang lurus tuh. Heeh heeh.
Eee apa. Oh yang besar ya? Yang besar ya? Eee, aku selalu pake keriting sih, kalo cabe merah besar itu dia lebih gak pedes lagi deh setahu aku ya, rasanya lebih gak pedes lagi, cuman, eee, dominan di warnanya aja gitu.
Oh, tu.